Tu sais, hem, il arrive souvent que les voyages, heu, soient aussi un peu le lieu de tous les toutes les rencontres, heu, des surprises, heu, et il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs ont rencontré leur compagnon ou leur compagne durant les séjours. Heu, est-ce que hem, à l'étranger en tout cas. Est-ce que toi ça a déjà été ton cas? Est-ce que tu as déjà fait une rencontre, heu, à laquelle tu t'attendais pas du tout?
Oui, alors complètement, je me retrouve complètement, heu, dans cette situation. J'ai heu, c'était en Allemagne moi, j'ai, heu, j'ai rencontré, heu, une jeune fille, heu, de mon âge, ou quasiment mon âge et heu, j'avais heu, je devais avoir, heu, 18-19 ans, ouais, je venais de j'allais pour faire un séjour, heu, d'études en fait.
Ah! Mmh mh. Et tu avais quel âge à l'époque, si c'est pas indiscret? D'accord. Ah oui, oui, ça se faisait beaucoup, hein. Enfin, ça se fait toujours, hein, beaucoup hein.
Ouais. Ouais, j'étais parti quelques mois et heu, je me suis fait aborder une fois n'est pas coutume, heu, dans un parc, heu, par une une jolie égyptienne.
Hein, hein. <chuckles> Ah! Oui. Ah d'accord. Ah enfin, je m'attendais à, mmh, à une allemande, mais alors une égyptienne, bah, c'est intéressant et vous avez parlé un ah d'accord. Et elle t'a abordé en quelle langue, tiens d'ailleurs?
Beh, allemande égyptienne entre entre les 2 en fait, oui, bien sûr. En allemand puisqu'on était en Allemagne, heu et heu, moi même si j'ai des origines marocaines, elle a dû estimer que, heu, que tout le monde était local en fait, je pense.
Mmh mh. Et oui. Ouais bien sûr, et alors qu'est-ce qu'elle t'a dit que je suis, heu, très, heu, intriguée, heu, par, heu, cette, heu, cette façon d'aborder?
Beh au départ c'était assez simple, hein, ça s'est passé autour d'une cigarette au départ elle voulait une cigarette et heu, donc heu, c'était à l'époque où il y avait pas de limitation, où on fumait un peu partout. Moi j'étais, heu, jeune insouciant, heu, je fumais beaucoup, heu, j'étais content sur ma serviette au soleil, heu, ravi qu'on qu'on m'aborde, heu, ravi d'engager une, heu, une conversation quoi, c'était vraiment, heu, c'était pas prévu. D'habitude une rencontre ça se passe heu, enfin à l'époque ça se passait en en boîte de nuit ou ce genre de choses quoi, dans des bars, dans des concerts.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh. d'accord. Mmh mh. Mmh ouais. Ah oui, c'est vrai? Et pas dans les parcs.

Ah oui bah, certainement puisque, heu, ensuite j'ai commencé à être pour le pendant la 2e partie du séjour, heu, je vivais avec elle en fait. Donc j'allais au travail au lieu d'aller depuis chez mon oncle, j'allais depuis chez elle. Donc heu, on a fait des visites, heu, effectivement des, heu, des sorties, heu, variées, heu, elle était pas forcément, heu, 100 %, heu, heu, allemande traditionnelle de par ses origines mais en tout cas elle connaissait bien la ville et heu, donc, heu, ben, m elle m'a amené aller jouer au basket avec, heu, les gars du coin, heu, aller, heu, cuisiner, aller visiter ses parents, enfin sa mère qui était, heu, en Allemagne, heu, ouais, j'ai découvert le pays, heu, j'ai été aussi à la Techno Parade avec elle, à la Love Parade en à Berlin.
Ah, d'accord! Mmh mh. M oui. Mmh mh. Mouais. Mouais. Mmh mh. Mmh ouais. Ah, waouh! Ah oui, ah là là mais vous avez vécu plein de choses ensemble. C'est fou en fait, c'est vr c'était un peu une his
Ben, j'y suis retourné après le après le voyage en fait. Je suis retourné vivre avec elle après.
Ah d'accord! Ah ça a été mais ça a été une grande histoire d'amour en fait.
Et oui c'est pour ça je oui oui, ça p ça a continué après disons que ben, les 3 mois ça a pas suffi en fait. Parce que <laughs> c'est ça.
D'accord. Et oui, c'était un une petite introduction, un voilà, a un amuse bouche et tu as voulu continuer et ça a continué combien de temps cette histoire alors?
Ou voilà. Exactement. Et ben ça a continué, heu, je bah, moi j'y suis retourné ensuite à 21 ans. Je crois, j'ai dû on a du passer 2 ans ensemble, heu, après en plus et après, heu, 2 autres années, donc quasiment 5 ans au total avec, heu ensemble, ouais, quasiment.
D'accord. Ah oui, oui. Ah oui, ah d'accord. Est-ce que c'était du coup ta 1re, heu, grande histoire d'amour, ton ton 1er coup de cœur?